Ah, oo tama ka diyan siguro magandang ah, i-motivate sila, ah, 'pag inik pinaliwanag natin sa kanila kung ano 'yung benepisyo ng pag e-ehersisyo, ah, bukod sa pagpapaganda ng katawan, siguro, ah, yung pagpapalakas din ng katawan, pagpapaganda ng kalusugan 'di ba? Kasi, ah, hindi lang naman sa pag ang benepisyo ng ehersisyo ay pagpapaganda ng pa katawan, pag papa-sexy, pag papa-muscle, ah, nandun din kasi 'yung pagpapalakas ng immune system natin nadudulot niya, sabi rin sa isang pag-aaral oo, sabi rin sa pag aaral sabi ang ehersisyo daw ay nakakaganda rin ng mood. So 'di ba kung ikaw 'yung taong malungkutin, siguro maganda eh, mag ehersisyo ka nalang muna. Siguro, 'yung magandang gano'n paliwanagan natin sila. Ikaw ba? Ano 'yung mga sa tingin mo p'wedeng gawin natin para ma-motivate 'yung mga taong tamad mag ehersisyo?
Hmm. Oh, oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Hmm. Oo, ayan. Mm. Ayun. Ako ang pinaka siguro sa experience ko ang pinaka effective na motivation sa tao na, uhm, tamad mag ehersisyo ay 'yung ano samahan mo talaga sila. 'Yung kasi iba 'yung iba 'yung motivation ng tao kapag meron siyang kasama, na ano mag exercise, meron siyang kasabay na mag sit ups, na mag pushups, na tumakbo or 'pag kahit 'yung simpleng walking lang. Pag ka meron kang kasama habang ginagawa mo 'yung mga activities na 'yun, ay may nakakakwentuhan ka gan'yan, mas masarap mas masarap. Sarap kasi siyang gawin 'di ba? So, iyon.
Hmm. Oo. Mm. Oo, oo. Mm, tama. Totoo, mm. Mm. Oo. Mm. Oo, totoo. Oo na. Mas naka mas nakakagana siya 'pag ano, eh, may makasabay ka talaga eh. Parang ano lang 'yan eh 'di ba 'pag nagke-crave ka ng pagkain mas na-enjoy mo 'yung pagkain 'pag may kasama ka 'di ba? So, parang gano'n din siguro sa pag-ehersisyo 'no, tama yung sinabi mo 'no 'pag may kasama, mas gaganahan ka kasi feeling mo ano eh, dalawa kayong, ah, nag-e-enjoy hindi lang ikaw 'di ba?
Oh. Mm. Oh. Oo. Oo, ayun. At tsaka so parang kumbaga nasusulit pa yung oras, na parang hindi mo nararamdaman kasi napapagod ka, kasi nga meron kang kasama, parang gano'n.
On Hmm Totoo. <clicks tongue> Tsaka parang nagiging bonding moment na rin siguro ng kasama mo 'di ba?
Ayun. Oo, oo naman, oo naman, totoo naman yun.
Tama 'di ba? Ay ako naman matanong ko, paano naman kaya makakatulong yung tamang pagkain or lifestyle kung hindi sobra ang ehersisyo nila?
Mm.